Ah, kapag naririnig mo 'yong salitang "Risk," ano agad 'yong pumapasok sa isip mo, takot ba, excitement o posibilidad? Ano sa tingin mo?
Hmm, para sa'kin, mix talaga 'yan. Kasi 'pag risk eh nararamdaman mo talaga 'yong takot eh. Kasi, mangyayari di diba 'yong mga gano'n, pagtinake mo siya magbabago talaga 'yong buhay mo. So, may takot at siyempre may excitement din kasi di ba, may mga um, kung ano 'yong magiging resulta at siyempre isa rin sa mga gano'n eh, posibilidad na yo'n nga uhm, posibleng magiging maganda 'yong takbo, 'no, ng pamumuhay mo kaysa noon. Kaya para sa'kin, mix ng tatlo 'yan.
Ah, okay. Sabagay, sang-ayon ako sa mga sinabi mo. Kasi alam mo sa bawat desisyon na may kinalaman sa growth, di ba laging may halo kasi ang uncertainty eh. 'Yong parang 'di natin alam 'yong mga puwedeng mangyari sa mga susunod na araw sa desisyon na ginawa natin. Pero ikaw, paano mo hinaharap 'yong mga sandaling ah, kailangan mong tumalon kahit hindi mo alam kung may sasalong oportunidad o sakit sa dulo?
Mhm. Mhm. Sa mga ganoong pagkakataon, siyempre ano din uhm, humihingi ako ng guidance kay God. So, pinagpi-pray ko sa mga ganoong pagkakataon. Lalo na 'pag wala ka ng <chuckles> choice, di ba? Na kailangan mo talagang tumalon. Kasi katulad lang sa work, 'pag nawalan ka ng work 'no, maghahanap ka ng bago. So, sa mga gano'ng pagkakataon uhm, 'pag may mga opportunities na binigay sa'yo uhm, siyempre hindi ka sure eh, kung para ba talaga 'yon sa'yo, kung ano 'yong pipiliin mo. So so sa mga gano'n, dinadaan ko siya sa pananampalataya at dasal. Para magkaroon ng clarity ganiyan, at magkaroon ako ng mga signs kung itutuloy ko ba, o ano 'yong pipiliin ko na mas makakapagpabuti sa'kin sa hinaharap.
Mhm. Mhm. Mhm. Eh, bakit nakakapagbigay sa'yo ng clarity yung pagdadasal? Ano bang naibibigay nito sayo na <gasps> kasi 'di ba, hindi hindi natin nakikita yung ano eh, yung yung puwedeng mga mangyari sa atin eh. So, <gasps> ano ba yung binibigay sa atin no'ng dasal, para maging mas matapang?
Mhm. Hmm, para sa'kin kasi, may mga bagay na, gusto nating i-kontrol 'di ba? Pero sa mga ganun, may mga bagay na hindi natin kontrolado, yung resulta. Ay, oo. Sa mga ganun kasi, 'pag nagdadasal ako, iba yung clarity eh, yung peace of mind, na nagagawa niya 'pag nasasabi ko 'yon. Kasi alam ko <gasps> um, hindi ko alam kung ano yung nasa unahan, pero alam ni Lord. So, do'n palang nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy sa mga laban sa buhay at siyempre, <gasps> eh yun nga, mas um, nagkakaroon ako ng hmm, yun nga, mas nagiging clear yung decision making ko, <gasps> kasi alam ko na, may nakagabay sa'kin. Gano'n siya.
Mhm. Mm. Mm. Ah, sabagay. <gasps> 'Di ba kahit naman anong desisyon na gawin natin parang kung, um, <sniffs> kung gagamitan natin ng dasal at pananampalataya, do'n tayo mas a-aano eh <gasps> mas lalakas yung loob natin eh. Pero hindi lahat, um, sumasang-ayon sa mga bagay na gusto natin. So ikaw, sinong sinisisi mo 'pag gano'n?
Mm. <laughs> Sa ganoong mga pagkakataon, wala, 'yong sarili ko. <laughs> Oo, pero mhm, <laughs> oo. <gasps>
Hmm. Hmm. Don't be hard to yourself. <laughs> I mean I mean, bakit bakit sarili mo?
Kasi, 'di ba siyempre baka ano na, pero hindi naman ah, too much na pagsisisi. Pero siguro may mga sinasabihan ko 'yong sarili ko kung ano 'yong mga best points, kung ano 'yong mga points na i-improve ko, gano'n lang. Tapos siyempre, ayaw ko naman na sisihin 'yong mga ibang tao 'di ba, na, "Ah dahil dito ka kaya hindi nag-workout or dahil sa kanya". Kasi you're part of the process, 'yon talaga sa tingin ko ang sinasabi ko sa sarili ko. So, uhm, accountable din ako sa resulta. So, sa mga ganoong pagkakataon mas nagfo-focus ako do'n na, okey sa sarili ko na lang, kaysa ah, ibaling ko sa iba 'yong uhm, sisi, 'no, or 'di ba, alangan namang sasabihin ko na eh, ah para sa, ah, sa mga gano'ng pagkakataon eh ginawa ko naman 'yong best ko pero baka na-fall short ako, 'di ba, gano'n.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Eh bakit kahit sinasabi natin may leap of faith tayo, 'yong kumbaga uhm, sasabihin natin ano may mga bagay tayong hindi kontrol, a alam natin, alam ni Lord kung saan tayo dadalhin. Pero bakit nasasaktan pa din tayo kapag hindi nasusunod 'yong mga bagay na gusto natin?
Mm. Mhm. Oo. <breath> Eh kasi uhm, deep inside meron tayong mga expectations or pressures na sine-set sa sarili natin. Or may 'kumbaga may mga external pressures din katulad ng sa mga family. So 'kumbaga, uhm lalo na 'pag nagsasabi ka sa kanila ano. Sinasabi mo na, 'eto may ina-apply-an kang work tapos 'pag hindi ka natanggap siyempre ano yung magiging reaksiyon nila? Tapos 'pag may mga bagay na nakasalalay sa'yo. Mhm, katulad ng di ba 'pag breadwinner ka. So siyempre, 'pag hindi mo nakuha talaga agad yung oportunidad na yun, eh yun pa yung pamilya mo eh parang uhm, siyempre malulungkot at may mga part na maapektuhan din yung family mo. So sa mga gano'ng pagkakataon kaya tayo nasasaktan.
Mhm. Mm. Mhm. <gasps> Ah, okey edi parang sinasabi mo hindi sapat yung faith. <breath> Ka kung gagawa ka ng ano, ng courage. Kasi parang, 'di ba uhm, 'pag nagdedesisyon tayo magkakaroon tayo ng faith, magkakamali pa din tayo. Me'ron bang tamang timpla sa mga tamang desisyon? May tamang timpla ba yan?
Mhm. Hmm, para sa akin yun nga, may faith ka. At the same time, gumawa ka rin ng ano uhm ano din sabayan mo din siya ng hard work. At the same time din din, oo. Hmm.
Yes. Ayun, kasi may mga tao na ano na eh, parang bahala na si Lord. Bahala na yung ano, bahala na. May iba kasi gano'n di ba. Yun oo. Kasi 'di ba 'pag nagpe-pray tayo, magpe-pray tayo, "Lord bahala ka na sa ganito, mga ganyan." Gano'n yung mga prayers natin eh. "Ikaw na ang bahala sa mga ano, sa mga bagay na ah, desisyon ko." Pero wala naman tayong ginagawa. Hindi naman tayo nagiging ah, yung tinatawag na "Nasa tao ang", ay, "nasa Diyos ang awa, nasa tao 'yung gawa." 'Ayun, kaya hiki kaya parang yun yung parang naisip ko kanina na baka hindi sapat yung faith lang, para magkaroon ng courage. Kailangan din talaga may, tapang ka ng loob at ginagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin para maging maayos yung desisyon mo di ba, tama ba ako?
Ay, hindi! <chuckles> Mag-pray ka pero. Mhm. Hmm. Nasa tao ang gawa. Mhm. Mhm. Tama kasi nga yun nga ang ang gagawin mo lang yung mga bagay na kontrolado mo. Yung hindi kontrolado kay Lord na yun. Yun yung para sa'kin na nagwo-work. Oo.
Mhm. Uhm, sabagay. Sabagay, sang-ayon naman ako diyan kasi may mga bagay naman tayong best yung ginagawa natin pero 'di man natin alam kung ano yung magiging result kasi wala na tayo. Yes, kas kasi do'n sa mga bagay na yun. Yun yung wala tayong kontrol 'di ba. Ayun. Pero ikaw, uhm, minsan kasi yung pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ay yung kakulangan ng talent o resources, aminin na natin 'yan. Pero ah kundi yung takot na baka magkamali laging nandiyan yung takot eh. So, paano mo tinuturuan yung sarili mo na yakapin yung takot bilang parte ng proseso hindi dahilan para uhm umatras.
Mhm. At least binigay mo yung best mo, gano'n lang. Mhm. Mhm. Mhm. Ako naman kasi, yung mindset ko tungkol do'n eh, nag-evolve na. So, kumbaga kung may ganun, 'pag <gasps> yung takot, hinaharap yan eh, hindi dini-dismiss eh, 'pag um, sa akin kasi parte 'yan ng proseso kasi alam mo, <gasps> deep inside sa sarili mo na may magbabago sa buhay mo kaya ka natatakot. At siyempre nararamdaman mo 'yon kasi <gasps> ibig sabihin, gusto mong ibigay yung best mo. Kaya nga may takot eh. Oo. <gasps> So, sa mga gano'ng pagkakataon sina sinasabi ko lang sa sarili ko, "Okey lang na may fear <gasps> kasi ibig sabihin yun, ah, ibig sabihin ano, gusto mo ng ano, maging best of oh" kasi 'pag hindi ka natatakot, ibig sabihin ano lang, kampante ka lang, chill ka lang 'di ba. <gasps> Mm, <gasps> oo. So, 'pag ganun natatakot ka, sign yan na may pake ka. Oo.
Mm. Tama. Mm. Mhm. Yes. Oo. Mm, sang-ayon ako do'n sa sinabi mo na yung takot talaga, ano 'yan eh, <gasps> parte ng proseso eh, 'di ba. Tsaka, 'yong takot minsan, 'yon yung parang nagbibigay sayo ng sign na, may kailangan ka pang gawin or paghandaan, 'di ba. <gasps> Kasi kung wala kang takot, tama din naman yung sinabi mo, parang, puwede mong bastahin 'yong isang bagay, <gasps> puwede mong hindi pahalagahan 'yong isang bagay. So, sang-ayon ako diyan sa 'yo. <gasps> Pero sa mga pagkakataong hindi mo alam kung tama bang sumugal naman, ano yung mga palatandaan o prinsipio mong sinusundan bago mag-desisyon?
Hmm. Tama. Oo. Siyempre gano'n, um, calculated dapat 'yong risk. So, hindi dapat parang, 'pag mayroong oportunidad 'di ba, um, jump ka na lang kaagad. So, <gasps> um-um, katulad sabihin natin sa halimbawa, 'yong nga sa work 'no, <gasps> um, before ka mag um, before ka maghanap ng ibang trabaho, para sa'kin ah, <gasps> mas maganda na mayro'n kang ipon. Oh 'di ba para calculated 'yon kasi <gasps> hindi mo naman alam kung kailan ka ma maha-hire sa bagong company, 'no? Mm. <gasps> Tapos may mga ibang kompanya na kailangan mo munang, um, sabihin natin, ah, mag-resign bago ka makapaghanap. Hmm, depende 'yon. So, anong rules sa company n'yo. <gasps> So, pwede kang maghanap ng side hustle or anything na, <gasps> ah, pwede mong gawin, ah, at the same time para makahanap ka ng bagong work. So, <gasps> hmm, 'pag gano'n kasi, 'di ba may iba na parang pabugso-bugso 'yong damdamin, resign kaagad. Hmm, tapos 'pag mm.
Mm. Mhm. Hmm. Yes. Sabagay. Mm. Hmm. Mm, <gasps> 'yong iba kasi ano eh, hindi mo din masisisi kasi 'di ba, 'pag na 'yan nga, nauso ngayon 'yang 'pag nawawala na 'yong work-life balance or biglaan na lang, <gasps> ah, nagkaka-problem sa mental health, 'yon naman, ibang usapin naman 'yon, 'di ba? Oo.
Mm. Oo, iba naman 'yon. Pero may mga times na parang ano lang, parang stress ako. Oh, gusto ko lang mag-resign gano'n. <gasps> Oo, 'wag kasi mas ma-i-stress ka eh. Um, Kasi, <gasps> 'di ba 'pag wala meron ka pang work no'n, meron ka pang money. So, after no'n, 'pag wala ka ng ipon, so, ano'ng gagawin mo? 'Yon nga, <gasps> last paycheck mo. Um, <gasps> paano ka makakapag-survive? So, maraming mga responsibilities lalo na 'pag nasa adulting ka. So, do'n mas mape-pressure ka kaysa <chuckles> no'ng nasa work ka. So, ah, dapat mag-take ka talaga ng risk na calculated talaga. Hmm.
Bugso lang. Yes. Mm. Sabagay. Mm. Mm. Yes, tsaka dapat laging may backup plan, 'di ba. <gasps> So, make sure na kunwari napagdesisyonan mo'ng mag-resign, 'di mo na talaga kaya, <gasps> kahit papaano, mayro'ng darating na pera, 'di ba. Madami namang paraan eh. <gasps> Huwag lang sa mali ha, do'n tayo sa do'n tayo sa tama dapat, 'di ba.
Mm. <gasps> <laughs> 'Wag lang 'yong ilegal. Oo, 'yong ano lang, mag-negosyo ka or anything pero 'yon. <gasps> 'Yong iba, 'di ba may mga emergency fund or savings na, 'yon 'yong sasalo, 'di ba, oo. Mm, kung wala naman, maghanap ka ng mga part time job o gano'n. <gasps> 'Wag 'yong parang direkta lang kasi gusto mo, oo.
Yes. Mm. Ayon, maganda naman 'yon, oo. Mm. Yes, sang-ayon ako diyan. <gasps> Eh, kapag bumabalik ka naman sa mga risk na kinuha mo noon, <gasps> alin do'n 'yong masaya kang sinubukan mo kahit hindi nag-workout?
Hmm. Hmm, <gasps> para sa'kin ano, siguro 'yong mga times na, minsan parang, <gasps> mm, para sakin siguro 'yong sa trabaho talaga. Kahit na hindi ako sure na magwo-workout 'yong work ah, na 'yon eh, at least nag-try ako, 'no? <gasps> Kahit hindi naman siya ano 'yon ibang 'di ba 'pag nasanay ka sa isang type of work tapos mag-move ka sa iba. <gasps> Tapos gusto mo lang makita 'yong growth mo kahit nag-fail yun sabihin natin hindi nag ah <sniffs> pero gano'n parang nag-resign ka pa rin do'n kasi hindi naging okay, oo, pero at least, isang
sa trabaho or sa personal na buhay? Hmm. Mm. Mm. Yes, oo, oo, tsaka minsan ano eh, may mga bagay tayong wala tayong choice kundi gawin 'yong mga bagay na dapat so magre-risk ka talaga. <gasps> Kasi 'di ba, katulad no'ng sinabi mo kanina nag-risk ka na <gasps> pumasok sa isang trabaho na hindi mo naman gusto no'ng una pero kalauna kalaunan nagugustuhan mo na siya paunti-unti, tama ba?
Mm. Hmm. Mm, gano'n. Mm, <gasps> gano'n dumarating din sa point, oo, tapos siyempre <gasps> 'yong mga risk talaga para sa'kin ka sa work, 'no, parang may mahahanap ka na naman na bago gano'n na mas ano, so, risk na naman <laughs> ibang na naman ganiyan. Part talaga yan ng buhay.
Mm. Mm. Yes, tama. At 'yon 'yong nagpapa-excite sa buhay, 'di ba? 'Yong 'pag-risk minsan. Kasi <gasps> kung sa tingin mo ay, ikaw ay okey na sa 'yong buhay, ang ibig sabihin no'n wala ka nang growth, tama ba? Parang wala k yes, wala ka nang ginugusto sa buhay. Okey ka na, na diyan ka na. Pero nasa sa'yo kung okey ka na, na diyan na. Pero ibig sabihin lang no'n, hindi ka na naggo-grow as a person, 'di ba?
Mhm. Tama. Oh, masyado ka nang komportable. Mhm. Oo. Okey lang naman ang mag-settle ka. Pero tingnan mo 'yong ba pinag-settle-an mo ba. Okey ba talaga siya in the long run? Ma baka pang ano lang, short term lang 'yan. Tapos <gasps> in the next few years, ah, gusto mo pala 'yon, ah parang magbabago din naman 'yong isip mo. So, dapat pinag-iisipan talaga 'yon.
Mm. Mhm. Yes. At ang failure, hindi naman naghihin nag-i-stop lang 'yon sa failure, 'di ba? Parang hindi naman guguho ang mundo kung nagkamali ka. Parte din 'yan ng proseso, ng ah, pag-risk o paglago, failure. Kasi diyan tayo mas may natutunan. Pero ikaw, ano ba 'yong mga kasi iba 'yong tingin natin sa failure no'ng bata tayo kaysa ngayong adult na, 'di ba? Ah, ikaw, ano ngayon 'yong tingin mo sa failure? Paano mo 'to tinatanggap ngayon?
Mhm. Mhm. Hmm, 'no. Oo. Hmm. Para sa'kin 'yong failure, sinasabi ko na, gano'n talaga, parte siya ng proseso. Tapos mas <gasps> alam mo 'yon, mas mas marami ka pang male-learn sa failure eh, kaysa sa sa sa success. Tapos lalo na sa sarili mo, do'n ma mo-makikilala talaga kung sino ka? Ano ka sa mga ganitong sitwasyon <gasps> at malalaman mo rin kung ano 'yong mga priorities mo at ano talaga 'yong mga gusto mo sa buhay, 'pag nag-fail ka. Oo. Tapos maraming lessons na ma-le-learn mo sa failure, kaysa do'n sa success.
Yes. Mm. Mm. Sobra. 'Yon 'yong 'yon 'yong hindi mababayaran, 'yong mga ano, 'yong mga natutunan mo do'n sa mga failures, ayan. Make sure lang eh make sure lang na may natututunan, 'di ba? Hindi 'yong parang ano hindi 'yong parang binabalewala lang 'yong mga bagay na pinagdaanan na mali nating nagawa, tapos uulitin na naman. Iba naman na 'yon, 'di ba? <gasps> Pero ikaw ba, ah, sa mga'y ah sa mga desisyon mo sa pag-grow o pagkuha ng risk, sino 'yong mga nagiging inspirasyon mo or tumutulong talaga sa'yo para, ah, maging buo 'yong loob mo? Pamilya mo ba 'to, mga anak or partner or sarili mo lang din?
Mhm. Mm, para sa'kin siyempre um, 'yong family ko din part na din yan, at siyempre'yong fam um, 'yong kaibigan ko din, <gasps> na sinusuportahan ako sa lahat ng bagay at siyempre sarili ko, na sa mga ganong pagkakataon, 'di ba? Kas kasi 'yong risk eh, desisyon mo 'yon para sa sarili mo, 'no? <chuckles> <gasps> So ganun. Mm. <gasps> Mix talaga siya ng lahat ng yun at <gasps> siyempre na rin 'yong ano din, yung mga taong sumusuporta sa iyo na um, 'yong katulad ng mga <gasps> um katulad ng mga kapitbahay. <laughs> Diba ganun din? Oo. Sa mababa mababait sila.
Mm. Mm. Ah, oo, puwede. May mga kapitbahay ngang ganyan, 'di ba? Mabuti may gan <gasps> mabuti may gan <gasps> mabuti may ganyan kang kapitbahay, 'di ba? <laughs> Karamihan kasi ng kapitbahay tsis <gasps> nangtsi-tsismis eh, pero 'yan blessed ka diyan. Blessed ka sa mga kapitbahay mo, mm, 'di ba? <gasps> At kung may ah, taong ngayon ay natatakot ding sumubok, ano yung gusto mong sabihin sa kanila tungkol sa gaano kahalaga ang <gasps> pagtakbo papunta sa takot, hindi palayo rito?
<laughs> Oo. Hindi may mababait. Mm mababait, mm. Mm, ganun. Mm. Mm, <gasps> para sa'kin ano lang, sa mga ganong pagkakataon, <gasps> mas maganda mag-take sila ng risk yung mga maliliit muna. Kasi yung mga dahilan kasi pa kung bakit sila nape-pressure eh, <gasps> mga malalaking risk kaagad, huwag ganun. <laughs> So simulan sa maliliit para pag 'di ba pag ah, pag nag-take ka ng small risk tapos na-realize mo ay kaya ko naman pala, <gasps> or okey naman pala, hindi naman pala naka nakakamatay yung risk so <chuckles> go, 'di ba? Parang nabi-build mo yung confidence mo, oo.
Mm. Mm. Tama nga naman. Yes. At tsaka ano, tsaka pag-isipan. Pag-isipan ng 1, 2, 3 ma kahit ilang beses, 'di ba? Tsaka makinig sa mga taong pinagdaanan na din yung ganong sitwasyon, 'di ba?
Mm. Mm. <gasps> Tapos marami ngayon 'di ba sa mga gano'ng pagkakataon kung wala ka namang map ah, wala kang mapaghihingan ng payo, <gasps> meron ng mga content online tungkol sa mga ganong risk. 'Yong mga, ku kumbaga, 'di ba ganun? <gasps> Oo, ganun so mas maganda, mm.
Mm. Yes. Tsaka ano, importante pa din ang faith, 'yan ang importante.
Oo, mm. <gasps> Mag-ask talaga ng guidance kay Lord lalo na sa mga ganong mga risk, 'di ba sa buhay natin, ayan.
Yes. mm, yes. Ayun maraming salamat ah, sa lahat ng mga napag-usapan natin. Ako'y labis na natutuwa kasi ang ganda ng ating usapan.
Maraming salamat din. Mag-ingat po kayo, at paalam.